واكتب المُميّزات، المُميّزات، واكتب العيوب، والعيوب، وأقعد أفكّر وأحسبها وأقول أنا هاجيب إيه وأعمل إيه و
تقعد تكتب.
فعايز أقول لك الرُكن ده تصدّق إن أنا آمم، عشان أنا مُدخِّن أنا عملت رُكن تاني، بس لسّه الرُكن ده خلصان بالضبط من 3 شهور أو 4 شهور.
آه. للتدخين؟ أيوه، يعني أنت عامل أصلًا رُكن تاني كمان لتتدخين يعني عشان
عملت لسّه بنيه، بنيته.
آه، عشان ما تدخَّنش في المكان الرُكن اللي أنت بتحبه، صح كده؟
أنا ما بادخَّنش خالص، أنا عمري ما بادخَّن في ال في البيت ولا في العربية.
أصلًا، آه.